あのですね。最近ね、あの、子育てがだいぶ楽になってきて、であ、そうなんですよ。で、今まで本当あの、の子供たちを、こう、生活するのに本当いっぱいいっぱいで、必死にこう、生きてきたという感じなんですけど、<laughs> そうそう。でもね、こう、いよいよね、下の子がもう今中3で、 そう。もうね、ええっと、友達とか、えぞ家族以外の方が楽しくなってきて、ああ、もうね。あ、いよいよ、ね。私1人になるなみたいな感じでそう。寂しいくなって、いやここまでね、もう「お母さん、お母さん」言われて、すごくあの、本当大変で、自分の時間をどうやって作るのよって思ってたのに、いや、もう少ししたらね。時間ができて、いや私気軽に会える友達いない、みたいな感じです。い
はい。 ああ、手が離れてきたんですね、お子さんが。ええ。 ええ。 必死に生きてきたわけですね。はい。 ええ。 ああ、もうそしたらね。 はい。 はい。 寂しくなりますね。 はい。 ええ。 ええ。 はい。 はい。 ああ、なるほど。
はあ。あ。
今まで、いや、あの、か例えば過去のお友達とかはどうなんすか？
うん。あ、過去の友達は私、ええと、関西出身で、今は関東に住んでるんですね。
はい。 それはちょっと、ああ、あお環境が変わってますね、完全にね。
うん。そうなんですよ。だから古い友達は年に1回とかしか会えなくて、うん。で、大人になってからできた友達は、例えば職場でね、友達ができたりとか、あと息子たちのママ友と仲良くなったりはそう。あったんですけど、でもね、もうあの、ある時期を過ぎたら、もうなんか自然消滅してきて。
ええ。 はい。 はい。 ああ、PTA 関係ですね。ええ。 はい。 自然消滅ですか。ななん何でです？
自然もう、そうですね。会社の友達はやっぱり仕事辞めたら会わなくなったし。
まあ、そうですよね。うん。仕事辞めたらまあ、会わないすよね。うん。ええ。
うん。あとそのね。会わないですよね。でね、ママ友もね、もうね、子供たちが、もう大きくなって、いろんな進路にね、バラバラになるとほんと、会うこともなくなって。